Sa akin, alam mong ginagawa ko talagang pumupunta lang ako sa kwarto namin. Gusto kong mapag-isa <scoffs> at oo, gusto kong mapag-isa. Ay, yung tipong magisip-isip ba kung ano yung mga, um, ano daw yung ano yung mga kinaka-stress ko. Ano yung mga kailangan kong gawin para ma ah, pagtagumpyan yung stress na yun. Mag parang minsan lumalabas din akong mag-isa para lang maiba ba yung 'di ba, yung kumbaga makapag makalanghap ng ibang hangin oo, ganon. Ikaw ba paano mo siya hinaharap?
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. M Yo Ibang hangin. <chuckles> Di ba? Okay, okay. Sakin kasi